Ya, bunlar da ben bence çok önemli ve, yani, az önce söylediğim gibi, yani, eee, bir komşuna gidiyorsun, bir gece oturmasına gidiyorsun ama diğer komşular olmuyor tabii ki. Yani, sen onunla belki yakınlığın veya, işte, aaa, yaş olarak da yakın olabiliyorsun, düşünce olarak da. Ama öyle bir etkinlikte herkesin katılması, bu sefer bütün her hepsinin, herkesin, eee, bence, eee, birbirine alışması, kaynaşması çok önemli oluyor onlar. Eee, ben hatırlıyorum, eee şey yapıyorduk, yani, o bile bize, böyle, ya, o dönemlerde çok heyecanlandırıyordu. Eee, her her aileyle, böyle, bölüşüm yapıyorduk Ramazan'da. İşte, eee, sen pideyi ısmarlarsın, sen çorbayı yaparsın, sen salatayı yaparsın. E, kimin imkânı ol olmayabilir, yani. Eee, sen, işte eee, imkânı olan kişilere söylüyorduk zaten. Masaları sen bulabilir misin? Eee, yani, böyle, he herkesin telaş içinde o Ramazan hazırlığı, eee, anlatamam o kadar güzel anlardı ki, yani. Ya, şu anda, ımm, ne yazık ki onları biraz kaybettim ben ya da veya, işte, toplum olarak da olabilir. Ama bunlar kesinlikle çok önemli toplulukla alakalı.
Hı hı. Evet. Evet. A! A! Evet. Evet, evet. Aslında şu an sen bahsederken ses tonundan da, eee, bundan ne kadar keyif aldığın gerçekten anlaşılıyor. Peki, <sniffs> eee, o, eee, eski mahallelerde müstakil evlerdeki komşuluk ilişkilerini düşünürsen, eee, samimiyet var, sınır var, müdahale var. Ya, bu aradaki çizgiyi nasıl belirlemek gerekir acaba?
Hı hı. Evet. <chuckles> Hı hı. Evet.